Bạn ơi, ở thời điểm hiện tại ấy, thì bạn mong muốn gì nhất cho tương lai môi trường nước ta nhỉ?
Mình, à, thấy á, ờ, hiện nay cái môi trường của nước mình nó thật sự là nó ô nhiễm quá, ô nhiễm về không khí, rồi rác, rồi mọi thứ. Thì cái điều mình mong muốn nhất á, là mọi người đều sống trong cái môi trường nó nhiều cây xanh, không khí trong lành, rồi, à, sông ngòi mọi thứ nó sạch sẽ, biển cũng vậy, xa cũng vậy, sạch mọi thứ sạch sẽ để mọi người có cái chất lượng sống tốt hơn.
Ừm, ồ. Ừm hứm.